Pour, heu, dans le but d'aller les voir, ou juste de voyager?
Ouais, ouais, ouais, vraiment, heu, pour aller les voir parce que, bah, les États-Unis, du coup, heu, pour y avoir été un peu avec ma famille, un peu avec eux, je commence un peu à avoir fait le tour, mais heu, là, c'est vraiment, heu, pour moi, heu, c'est vraiment, je vais rendre visite à une partie de ma mif, hein c'est c'est ma famille, eux, maintenant, heu, c'est vr
Mmh mh. D cord. Eh, beh, oui, bah, tu as vécu avec eux pendant 6 mois, donc tu as tu t'es forgée, heu, bah, ouais, des habitudes, des relations, et cetera.
C'est ça, ouais et puis heu des liens qui se sont créés, heu, avec une famille qui est, heu, absolument incroyable, heu, qui m'ont vraiment pris, heu, comme si c'était, heu, comme si j'étais leur, heu, ouais, comme si j'étais leur fille. C'était pas du tout, heu: «Je suis fille au pair et je viens en tant qu'aide dans la maison». C'était vraiment, heu, la maman envoie des messages tout le temps, dès qu'elle sait que j'ai des des examens, heu heu, quand, heu, du coup, heu, j'étais partie, j'avais refait 1-1 année, heu, supplémentaire après pour me spécialiser. J'avais fait un DU. Elle m'envoyait des messages tout le temps dès que j'avais des examens. Heu, quand j'ai ouvert mon cabinet, heu, elle m'a envoyé, hem, des peintures qu'elle fait pour, heu, meubler, heu, mon cabinet, genre, enfin, mais vraiment, heu, puis elle m'envoie des messages tout le temps et quand je lui dis: «B oh je sais pas quand venir», elle me dit: «Allez, prends prends ton billet, allez et et genre, on verra, heu, on verra le reste quand tu seras là, quoi».
Comme si tu étais leur fille. C'est ça, oui. Parce qu C'est trop mignon. Ah, ouais! Ah, c Quand est-ce que tu repars? Ouais, bah, oui. Oh, bah c'est franchement, c'est
Et vraiment, et puis maintenant, c'est trop beau de de les voir évoluer parce que les 2 grandes filles, elles se sont mariées, elles ont acheté des maisons, heu, il y en a 1, elle est elle a eu un enfant, entre temps, quand je vais y retourner, il y aura tout le monde qui a évolué, donc heu, c'est trop, trop, trop bien.
Mmh mh. Ah, ouais. Ah, bon. Eh oui, tu les as vus, heu, grandir aussi. Ah, bah, oui, bah, eux, ils ont évolué, mais toi aussi, parce que tu disais, voilà, tu as ouvert ton cabinet, heu, vous partagez encore, heu, un vrai lien, parce qu'elle t'envoie des tableaux et cetera pour meubler. Non, c'est c'est hyper cool et quand tu es arrivée là-bas, bah, tu dis que, voilà, c'est différent, les Américains, c'est c'est différent. Comme tu disais, ils sont un peu too much. C'est vraiment, heu, soit c'est des ext c'est l'opposé de la France, je pense, sur beaucoup de choses, genre, des extrêmes. Genre, soit ils t'adorent, ils te kiffent, ils te le montrent, soit ils te détestent, et ça, tu le comprends très vite. Est-ce que, du coup, tu as vraiment, heu
Mmh mh. Ouais. Mmh.

Ah ouais, du style?
Ouais, heu, les grosses voitures, combien ils ont de voitures, ça, bah, ça m'avait choquée, heu
Ils ont quoi, 3-4 voitures à chaque fois par maison enfin, par, heu
Ouais, en fait, heu, quand je suis arrivée, bon, il y avait tout le monde à la maison, mais genre, heu, il y avait, heu, heu, chaque enfant a une voiture. Heu, heu, le père il avait une voiture pour aller bosser, heu, une autre voiture, heu, pour, heu, la vie de tous les jours. La mère, elle avait une voiture pour la vie de tous les jours, heu, une Jeep pour, heu, faire des balades en forêt, plus une voiture familiale, en mode van. Heu, ils avaient le truck, bien évidemment, le gros tracteur là. Heu, ils ont ont, heu, aussi, ils kiffent, ça pareil, je me suis dit c'est vraiment cliché, ils kiffent les
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah ouais!
les comment, les trailers, genre les caravanes, quoi. Enfin ils partent en camping en caravane et ils adorent et c'est des caravanes de fou. C'est pas du tout comme en France on imagine le camping un peu un peu pourri, c'est vraiment des trucs de fou dedans, c'est hyper luxueux, heu, il y a des lits de partout, c'est des énormes machins, heu, enfin, voilà. Ce qui m'a choquée aussi c'est les Targets, genre les supermarchés qui sont ouverts 24h/24, pareil, je me dis: «Mais c'est quoi ce délire?»
Les camping-cars? D'accord. Mouais. Ah bah ça, oui, ça, c'est différent, ouais. Ça c'est top, heu
Et heu
ça c'est top. Tu as besoin d'un truc à n'importe quelle heure, tu y vas, heu, tu prends ta voiture, tu as besoin de quelque chose, heu, ah ouais ça c'est ça c'est vrai.
Ouais. Et heu, surtout, bah, du coup, la la nourriture, quoi. Tout est en portion, heu, XXL.
Oui, donc quand tu arrives, il faut prendre des portions small pour avoir quelque chose qui est correspond à peu près à ce que tu manges en France, quoi.
Ouais. C'est ça, ah ouais m après moi, ça va, parce que pour ça, en vrai, heu, ils cuisinaient. La maman, elle cuisinait, elle cuisinait sain, elle adorait cuisiner, à, heu, faire de la pâtisserie et tout donc, c'était cool, mais par contre quand on allait manger au resto, ouais, c'est des grosses portions, c'est hyper gras, heu, enfin, on sent que c'est pas du tout, heu, la notion par contre de restauration là-bas, c'est vraiment très différent. C'est nous, heu, eux quand ils vont manger au resto, ils pourraient dire que McDo, c'est un resto et que c'est, heu
Ouais. Ouais, c'est pour manger du fast-food, de la malbouffe alors que ouais, ouais, ouais, je vois.
enfin voilà, eh, ils ont pas du tout l'habitude, heu, des restaurants comme nous on l'entend, heu, on s'assoit, on a un menu, un vrai serveur, c'est des plats sophistiqués, on sait pourquoi on paye le resto. Eux, franchement, là, ça m'avait ça par contre ça m'avait choquée ouais. Par rapport à à l ance surtout c'était la plus grosse différence.
Mmh. Oui, c'est ça. Ouais, tu as pas vraiment